Ja, es geht ähm, es geht wirklich um um so 'n paar, ähm, Kids, die wirklich in so 'ner Kleinstadt leben und, ähm, einer verschwindet von denen. Und, ah, das ist das kann man gar nicht so be beschreiben, das ist so 'n ganz anderes Genre irgendwie. Äh, es spielt auch irgendwie in den 80ern, deswegen hat man auch so 'n bisschen dieses Retrogefühl, ähm, und das waren jetzt 4 Staffeln schon und es ist auch schon 'n bisschen länger her, dass ich die geguckt habe, aber aber ich weiß, es hat mich total gefesselt und auch fasziniert, ähm, und, also, i ich kann's wirklich auch nur jedem empfehlen. Und ich bin jetzt grad da an dem Punkt, wo ich sage: „Ah, bevor die neue 5. finale Staffel kommt, möchte ich gern die anderen noch mal gucken, um einfach da wieder reinzukommen, auch in diese” das ist auch so 'n bisschen düster.
Mhm. Ja. Aha. Ach, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ah, dass dass du dann sogar noch mal Bescheid weißt, wirklich, was war da jetzt noch mal und und das das war gut.
Mhm. Ja, genau. Einfach noch mal ein 'n bisschen in diese düs es ist auch sehr düster und
Das sagt ja dann auch viel aus, dass die Serie so gut war, dass du sie auch noch mal schauen kannst. Das, äh, ist auch wichtig. Mhm.
Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, das habe ich bei jetzt bei „Nobody Wants This“ jetzt mit der mit der, äh, mit der Joanne und ihrem Rabbi habe ich auch die 1. Staffel noch mal geguckt, um dann die 2. dann wieder so richtig reinzukommen. Und das finde i grade wenn das nur so so 'n paar so 8 Folgen sind, das ist ja nicht viel das finde ich auch ganz nett. Und manchmal ist ja auch da wirklich 3, 4 Jahre dazwischen. Das ist ja auch 'ne lange Zeit, wo du dann einfach dann 'ne Pause hast.
Mhm. Das ist ja klasse. Ja. Ja. Mhm. Richtig, vergisst man ja auch relativ viel wieder, gell? Ja, ja klar. Oh Mensch, also das war wirklich superspannend. Also, ja, ich wünsche dir da weiterhin ganz viel Spaß beim Schauen und, äh, ich werde mir auf jeden Fall das auch anschauen, natürlich. <laughs> Danke dir. Ja.
Mhm. Ja. <laughs> Ja, vielen Dank. Doch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und, ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. <chuckles>
Das ist super, ich freue mich schon drauf zu gucken. <chuckles> Tschau. <chuckles>
<chuckles> Super. <chuckles> Tschüss.